そうですね。あの、ん、ま、でもキムキムチ豚キムチも <chuckles> そのちょっと、ふ古くなったキムチになるともう、それで豚肉を炒めると、豚にキムチっていうおかずになりますね。
うん。 ええええ。 はい。 なりますよね、そうですよね。すごい。もう、すそれはもう、ちょっと、私もちょっとキムチ作ってみようかなって今ちょっと思いま思いました。
うん。 <laughs>
確かに、ちょっとね、あの冷蔵庫に入れておくと、その、キムチのそのペーストというか、何ですか、キムチの素は、ちょっと考えたことが無かったので、ちょっと是非、私も、あの YouTube とかで探してみます、レシピを。
うん。 うん、うん。 うん。 お、ちょっと検索してみてください。簡単なのが、あの、出てます。はい。<chuckles> そう。
<laughs> うんうん。 ああ、そうですか。ああ、それはすごい。ん、確かに海外だと、ね、日本だとキムチの素とか簡単に手に入りますけど。
はい。
こっちで売ってても、結構結構お値段ちょっと高め <chuckles> ですもんね。確かに。うん、確かにそうです。
しますよね。 美味しいんですけどね、美味しくて、手軽は手軽なんですけど。はい。
うんうんうん、そうですね、うん。あと何か冷凍冷凍物とか自分で作ったものを冷凍でストックとかってされることってありますか？
うん。 ああ、そうですね、だから、えっと、うん、その娘がやっぱり、あのお肉系がすす好きで、あのお弁当も持ってってるんですよ。だから、えっと、お肉を入れた炒め物みたいのを、あのおひお弁当として持っていってるので、豚肉を、あの
うん。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 うん。 うんうん。 はい。 うん。

はいはい。
それで、えっと、自分でちょっとこう半冷凍みたいなのにして、ススライス、しゅして。
はい。 あ。 はい、あの。
それでこう炒め炒める時に使いやすいように
ああ、分かります。あの日本だと、こう、肩の切り落としとか、あと、豚バラのこうスライスとかががあるんあるんですけど、ちょっと海外だとそういう、ちょっと炒め物とかに、使いたい、こうスライスってあんまり売ってないんですよね。
うん。 そう。 そうです、豚バラ、そうそうそう。ありますよね。 そうですよね。
うん。あ、じゃそれをやっぱり冷凍ストックされて。
そう、あの、そう、あらかじめ切っておいて、あのこう、なん、な何て言うんですかね、こう、紙に、あ、は挟んで、れ冷凍ししてますね。
うん。ええええええ。 はいはい。 はい。ああ、確かにそ。
あと、そう。あと
うん、それをおい、置いとくと、ほんと使いたい時にちょっとパッと。
うん。 そうです。
少量でも、こう使えるっていうふうになりますよね。
うん。あと、同じように、あのた玉ねぎもよく使うんですよね、その炒める、だからそれも、もう、あのあらかじめもう、スライスですかね、あの切っておいて、えっともう、あの、ジップロックのく、袋に入れて、あの、すぐ使えるように
ああ、分かりま うん。 はい。 ええええ。 はい。 はいはい。 ええええ。 はい。 ええええ。
冷凍庫に入れてあります。
あ。玉ねぎも冷凍庫スライスして、あ、それは、私もやったことないんで。
うん。うん。

あの栄養素がと飛ばないかな。
あ。 うんうんうんうん、そうですね。あのお野菜によっては、例えば、先ほど言ってたみたいなあのカレーのじゃがいもとか、は、凍らしてしまうと、なんか、解凍した時にじゃがいもがこう形をがおかしくなってしまったりっていう、こう、うん。
うん。 うん。 そうそうですよね。なんかあと、い色もなんかちょっと黒っぽくなったりするのかな。はい。
うんうんうんうんうん。そうですね。うん。あ、じゃ、玉ねぎは冷凍しても全然大丈夫なんですね。
はい。玉ねぎは大丈夫ですね。でもなんかそういう、青いあの葱あるじゃないですか。そそれは、あのなんか、私、えっとなんかこう、冷奴ことか、なんかあとラーメンとか乗せる時にいいかなと思って、あのちょこっと切っておいて冷凍したんですけど、それ解凍するとちょっとべちゃっとなってしまって、あと、なんかこう香りも、あまり出ないような気がして。
うん。 はいはい。ええええ。 はい。 ええ。はいはい、うんうんうん。ええええ。 はい。 あ。 うん、うん、うん、うん。 あ。 そうですね。あれは何でなんでしょうね。
なんやっぱり、その、なんでですかね、その、<chuckles> お野菜の特徴ですか？
なんでですかね、うん。<chuckles> なんですかね、確かにあれは凍らすうん。
ま、でもそのメニューによるのかもしれない。あのチャーハンとかに使うにはいけます。ただ、うん、薬味的な
うんうん。 そうですね。 うん。としてはもう、こうべちゃっとして、こう水っぽくなっちゃう。ですよね、確かに。ああ、そうなんですね。え、じゃ、玉ねぎは解凍して、したしてもこうべちゃってする、ああいう、あの青いネギみたいにはならないですか？
ものは で。 はい。 うん。 玉ねぎは、ま、あんん、べちゃっとしても、なんかその炒めるから、え
うん。 あ、もう、別に、べちゃっとしちゃってもいいかみたいな。
影響はない。うん。べちゃっとしても、なんかその、油で炒めてお肉と一緒に馴染むと
うん。 うんうんうん。はい。あう。
甘くなって逆にいいかな。
ああ、そうですね。こう生でこうこうオニオンスライスみたいな感じで食べる訳ではないんで。うん、冷凍しても、あ、多少は全然問題ないっていう感じですかね。
うん。 うん。 そうですね、そう、だから、サラサラダ向きではないと思います、その
うんうんうん。 ああ、そうですか。でもそれだけね、もう炒め物にすぐ使えるようだったら、もうそれはすごい。うん、楽ですよね。
はい。 うん。